И там многое из этого, скажем так, упрощено. Хотя это тоже ядро Unix, казалось бы, операционной системы. Но много того, что в Linux у меня работало, моих каких-то рабочих процессов на Mac не работало. И как бы, ну, клавиатура классная, экран классный, а система- не невозможно ей пользоваться, э, процессор там достаточно такой интересный, под который тоже многое программное обеспечение вообще не рассчитано, э, даже если ты его сам пытаешься скомпилировать. Ну и компиляторы тоже там не хорошо работают, ка если ты пытаешься сам компилировать программное обеспечение. Поэтому в итоге
Мгм. Просто зная, как будто так много проблем, что это максимально не подходящая для тебя машина. Ну, звучит так. И как как ты потом поступил с ней?
Ну Я не продал его в итоге, потому что, э, я понь нашел для него как бы сценарий использования. <laughs> Ну, не совсем. Я его стал использовать. Вот я проанализировал вообще. Только потом у меня вот стала уже холодная голова, когда я наконец-то попользовался им по-настоящему и понял то, что это не совсем то, что мне нужно. Я попытался понять, ну не могут же все эти люди получать деньги от Apple, соответственно. Но им должно что-то нравиться, правильно? И я понял то, что это люди совсем другого сценария использования, чем я. У них вот есть одна какая-то такая функция, о один рабочий процесс, который они делают, то есть пич пишут что-то.
Но теперь холодильник не шатается, да? Ага. Наверно, должно, да. К чему ты пришёл? Например, пишут музыку, да, и им подходит вот.
Да, пишут музыку, редактируют видео, может быть, то есть там у них есть достаточно мощное программное обеспечение у Apple под это. Или там рисуют что-то, может, графическим дизайном занимаются. Но, э, мои, как бы, рабочие процессы, и они достаточно разношерстные, то есть это не что-то одно. Это, ну, вообще не то. Н они это не для этого этот ноутбук. И я понял то, что, ну, тогда мне придется его использовать только для того рабочего процесса, который лучше всего подходит. Ну, и это превратилось в записную книжку. Очень дорогую.
<chuckles> Ну, ты, конечно, да, с виду ты, наверно, выглядишь как миллионер, если у тебя записная книжка MacBook. Слушай, мне такая мысль пришла в голову. Как думаешь, ты согласен с ней или нет, что вот за всеми этими слоганами, за этими какими-то мемами, да, которые мы ходим и рекламируем чужие товары, как будто вот, связывая это с историей про твой ноутбук, надо не потерять вот себя и вот суть. Потому что тебе получается, что реклама, мемы, какое-то мнение чужое навязали ненужный тебе компьютер, и это стоило тебе денег. Это же довольно грустно.
<laughs> Может быть.